Mh, okay.
Quindi ecco in quel caso penso che sia secondo me ehm, genera conflitto, no.
No, sono d'accor Eh. Ma invece tipo, mhmm, come lo percepisci un po' anche la differenza che c'è adesso mh mhmm, un po' tutte le religioni la fanno secondo me. Tra uomo e donna anche, cioè nel senso indipendentemente dal burqa, ehm, completo, viso scoperto, però c'è sempre una sorta di
Sì.
mhmm, non svalutazione della donna. Esa esa
Sì, sono maschiliste le religioni, cer cioè la maggior parte sono maschiliste, sì.
Quindi oltre alla sicurezza per me il primo pensiero che mi viene è, ehm, la disuguaglianza che c'è di genere in in tutte le varie religioni, anche tutti questi aspetti
Ma mica solo nelle religioni, se ci pensi anche nel lavoro, cioè, uomo e donna che fan lo stesso lavoro, la donna prende meno di stipendio.
Va beh sì no, quello è un altro discorso adesso mi concentravo su sì, sì, sì.
No, ho capito, però non pensi che sia <chuckles> cioè, alla fine
<chuckles> No, no, no, no, lo penso sempre però è molto più marcato secondo me as un aspetto religioso perché tipo se penso agli stati arabi dove la donna non può neanche andare a a scuola che non ha il diritto all'istruzione
alla fine la tristezza.
penso sia un in un gradino di gravità più alto in un certo sen non fraintendermi, eh, non sto non sto sminuendo la differenza uomo e donna nella società.
Mh, mh. Certo, però però secondo me è una cosa che devono cioè il discorso è che anche anche nella religione cattolica la donna non vale niente, se se posso, perché nessuna donna
No, no, no, ma son d'accordo, ma per questo io non abbraccio nessuna religione, perché tanto non non condivido niente
quando non vedi una donna prete, non vedi una donna Papa, quindi non vale. Son sempre uomini, cardinali, preti, vescovi.
Guarda già è tanto gia è tanto che nel tempo siano riusciti a superare le barriere, ehm, etniche diciamo, quindi
Sì. Ehm, ti dico, secondo me hanno mhmm, le religioni a a oggi dovrebbero darsi una calmata in generale
Mh. Mettono becco un po' in troppe
caricare meno le persone per farle sentire che se tu sei della mia religione sei giusto, se sei di un'altra non lo sei, perché sono secondo me la fonte di tutte le guerre.
Sì, sì.

Ah. Hai ragione, mi sono sbagliato, quelli sono gli amish, è vero.
Ja che tra l'altro fan da mangiare da Dio, cioè, se ti cap Vabbè sai
Sì? Anche loro hanno tipo una cucina molto vegetariana, molto verdure o
Eh, no, più che altro loro sono de maestri in, uhm, tipo pesche pesche sciroppate, cioè, tutte le conserve, no? Sì, e beh certo perché sai non
<laughs> Pensa te. Eh, beh, senza la tecnologia non hanno metodi di conservazione, quindi hanno dovuto sviluppar le loro tecniche per
Bravissim E, poi sono dei maestri in cose molto genuine, perché loro non lavorano nulla, non usano conservanti, non usano coloranti, quindi fanno tipo, cioè delle le torte amish devi mollarle prop son le più buone del mondo, secondo me. Sì.
Mh. Sì?! Mai sentite, mai mangiate, mai viste, mi informerò al riguar
C'è la torta di mele di Nonna Papera fatta dagli amish lasciali stare. <chuckles>
<chuckles> Nonna papera, mi piace il nome, ispira.
Eh, la torta di Nonna Papera. L'hai mai letto Topolino?
Ehm, no, non sono così, non lo so, un po' troppo giovane forse lì.
Vabbè, comunque c'era questa torta di mele che era bellissima da vedere, no, che è quella che in tutti i cartoni animati mettono sulle finestre a raffreddare, anche in Tom e Jerry, no? Sì, esatto.
Mh. Quella col fumo è quella col fumo che annusano e Eh.
E allora devi sapere che quella torta lì fatta da loro, notevole veramente. E poi no, i mormoni son quelli che han tante mogli.
Mi informerò. Mh. Sono quelli che han tanti modi. Ah, tipo tipo likam, una roba del genere che anche loro hanno la
Hanno tipo 10 mogli, 15 mogli. Mh. Non lo so, è tipo una setta, non non conosco bene, sono nello Utah vivono.
Mh. Loro hanno la concessione di mo Mh. Ah, è circoscritta comunque come come religione.
Mh. Ma sì, diciamo che sono molto lì son è molto diffusa, e poi non so bene le loro regole, so che son capitata per caso con mio marito in un paesino dove dove era maggioranza mormone, so che l'alcol è proprio vietato.
Mh.
E e so che ti guardano strano se non sei della loro community.
Si sono i in un certo sotto certi aspetti sono sono quasi conservatori sotto un certo aspetto. Eh.
Sì, sì. Però ti guardano un po' strano se non sei del posto, ec
Ah, oka Ma, in un certo senso, adesso, mi sembra di capire che ci siano, mhmm, molte più, diciamo, differenze di religione negli Stati Uniti, anche tutti i cristiani, però ce ne sono molte più varianti, diciamo. Ma c'è una sorta di odio, diciamo, tra queste tra queste Sì?!
Sì. Sì. Sì. Sì, sì, son proprio cioè, secondo me il razzismo loro nasce anche da qua.

Eh sì. Ma guarda poi nella storia sai cosa mi ha sconvolto anche adesso a parte la religione, ehm, mi ha sconvolto ad esempio io volevo prendere la transiberiana per andare in Mongolia da San Pietroburgo. Una mia amica m'ha detto: "Sai che sono morti 60 milioni di russi per costruirla?"
Peccato che però la chiesa sia sempre. Mh. Sì. Pensa te.
È grande eh, la transiberiana attenzione, però 60 milioni vuol dire 10 volte le persone dell'olocausto.
Sì, sì, sì, no ma uhm p Mi r mi ricordo ancora la Esa <chuckles>
E nessuno ha mai detto niente. Tu hai mai sentito qualcuno nominarla sta cosa?
Non è mai stato No, ma forse, ehm, boh cre mhmm, anche lì è un po' lo stesso concetto, non vogliono far fuoriuscire il marcio delle loro diciamo non non con queste, non mi vien il te mh.
Eh. Eh. Quindi ecco, cioè secondo me le religioni potrebbero avere un ruolo importante nel momento in cui dicono: "Okay, indipendentemente dal Dio in cui credi, tutte le religioni ti dicon di comportarti bene e di voler bene agli altri," no, ecco.
Cert certo anche perché, ehm, parlano tanto di essere fratelli e sorelle, ma
No, non lo sono.
Poi per dire, non s no non so come la pensi, però anche il fatto che nessuna religione abbracci in un certo senso poi è un altro discorso, non non mi voglio esporre, lo dico soltanto così. Nessuna religione abbraccia magari anche comunità LGBT, ehm, persone che effettivamente vengono ritenute diverse, diciamo contro un po' la tonalità, la dice ben lunga eh.
<chuckles> Certo. Ma figurati. Ma senti, non dan da mangiare ai barboni, cioè <chuckles> non è che devi andar tanto lontano. Cioè guarda com'è il Vaticano, quanti soldi avranno in Vaticano, fan fatica a dar da mangiare ai barboni.
Eh esatto, la dice bene, l la dice lu Mh. Uh no no, a praticamente dovrebbero vivere in por povertà e spogliarsi di tutte le loro ricchezze, ma
Eh sì certo, con le scarpe di Prada.